Ừ, thì dạng như là mấy cái mà mạng xã hội mà có mấy cái tin vui vui á, hay là mình hay thích là ngắm chó mèo á bạn, thì mình sẽ để dành mấy cái mạng đó giống như, ơ, mạng cái mạng mà có hình ảnh đẹp á, để ngắm chó mèo, còn Zalo là chỉ riêng để học tập hoặc là để công việc thôi, chứ mình cũng hổng có lướt tường Zalo đâu.
Ừm. Ơ, ừm. Kiểu, không để ý gì ở trên.
Ờ, mình á hả? Thì nói chung là, à, mình thực sự không có cảm thấy là bản thân mình dành quá nhiều thời gian cho cho mạng xã hội, nhưng mà mình cũng đang bớt lại rồi, kiểu, mình thấy cái cách mà bớt cái mối quan hệ, ừm, để mà làm tốt cho cái mối quan hệ xung quanh á, trên mạng xã hội là mình nên tập trung kết nối bên ngoài nhiều hơn là mình kết nối ảo trên mạng á, nếu mà được.
Ừm, kiểu xa. Hội bình, ờ, nhiều quá mà gây ảnh hưởng đến công việc hay là gây ảnh hưởng đến cái, ơ, ưm, sức khỏe các thứ của bạn không? Hay là bạn đã biết cách cân bằng rồi?
Ồ, mình hả? Mình hình như sau, ơ, vài năm mà dạng như nhiều khi mắc cười lắm, kiểu như là, dậy thì là cấp 2 lên cấp 3, đúng hông? Mình thấy là con người trưởng thành là chắc cỡ, ơ, cấp 3 hết đại học rồi 2-3 năm đi làm mới bắt đầu nhận ra là nên nên nên lọc nên lọc bạn đó. Cho nên là thật sự là bây giờ mình thấy mình cân bằng hơn rất là nhiều rồi, bớt bớt càng càng bớt đi những cái người mà trong cái vòng tròn càng xa đó bạn, mình càng thấy là cái cuộc sống nó bình yên hơn á.
<chuckles> Ờ, đúng đấy. <chuckles> Ờ. Ừm. Đúng rồi, có lẽ là, kiểu như là, những ai mà, kiểu như, tầm khoảng 1 năm mà mình không có tương tác gì thì có lẽ là bạn cũng thấy là cùng cũng cần phải đi luôn, đúng không? Đó, ừm, nhưng mà, ờ, khi mà bạn nhỡ đâu nhỡ đâu có một cái công việc gì đấy tự nhiên bạn lại cần đến họ thì thì sao? Bạn có có thấy tiếc không? Ví dụ bạn lọc rồi chẳng hạn đi, bạn có nghĩ nghĩ là, kiểu, ờ, người này nhỡ đâu sau này lại cần đến công việc của mình chẳng hạn kiểu đấy.
Ừ, ở xa quá thôi cho đi luôn đi, ừm. Đúng rồi. Ồ, cái cái này thì lại thuộc về cái hông phải là cái không phải là thuộc về tiên tri, tiên đoán gì đâu, nhưng mà, dạng như là, bản thân mình phải vững và mình biết là những cái gì mình giải quyết được nè, rồi những cái người nào thực sự khi mà mình gọi đến họ họ sẽ liên lạc, ừm, mình sẽ liên lạc được, nhờ trợ giúp được á bạn, kiểu như là, kiểu như, lỡ có chuyện gì gấp thì mình sẽ không thể nào đi kiếm một cái người 1-2 năm chưa liên lạc á, nó s nó sẽ rất là mất thời gian ấy, ừm.
<laughs> Thì đó, ừm. <laughs> Ô kê, mình cũng ngơ ơ, thấy là như vậy. Ừm, thế bạn, ờ, có cái trường hợp nào ấy mà bạn bị mời đám cưới ngơ trên mạng xã hội chưa? <laughs>
<laughs> Ừ, hổng biết tại sao nhưng trộm vía với đám bạn của mình nó hông thì tụi nó, ơ, thích con gái, còn hông thì tụi nó, a, đi nước ngoài hết trơn rồi bạn ơi, <chuckles> mình chưa có nhận được tấm thiệp nào hết á. <laughs>
<laughs>